Mmm, ada sih. Ada banget. Ini, eee, sangat spesial sebetulnya. Jadi gini, dulu, eee, waktu tahun 2016, aku ikut komunitas mobil, eee, memang ada beberapa komunitas yang aku ikuti, ya. Jadi ada ada satu kon komunitas yang memang, eee, itu homogen, jadi semua mobilnya sama, baik mereknya, maupun, eee, tipenya, Honda City. Terus juga ada satu komunitas, yang memang campur-campur. Jadi semua, eee, mobil boleh gabung di komunitas itu, gitu. Nah, kebetulan pada saat aku join di komunitas yang, eee, campur-campur itu, aku ketemu sama mantan pacar aku yang sekarang jadi istri aku, gitu. Jadi aku ketemu dan kenalnya tuh, di komunitas Kak.
Apa tuh? Mmm. Mmm. Oke. Oh. Heeh. Oh! <chuckles> Oh gitu. Oh. Tunggu tunggu tunggu. Eee, jadi ketemu tadi ketemu sama mantan, yang eh ketemu sama pasang sama istri ini, eee, sebelumnya sudah kenal, di luar komunitas, tapi terus ketemu lagi di komunitas atau baru ketemu di komunitas?
<laughs> Iya. Bel Belum belum sama sekali. Ju justru komunitas, mempersatukan aku dan istri. <chuckles>
Oh. Belum sama sekali. Oh, oh wow! Jadi itu yang bikin bangga, komplek ketemu istri? <chuckles>
Belum kenal sama sekali. Eee. Iya. Eee, bangga, eee, terus juga bersyukur juga, ya seneng juga, semua campur aduk sih, di situ. Jadi, enggak menyangka juga, gitu, ternyata, eee, di komunitas, ketemu, eee, mantan pacar, ketemu istri, terus ya, akhirnya kita deket, sampai ya beneran nikah, gitu, sampai sekarang.
Mmm. Mhm. Oh. Oh gitu. Nah itu, eee, ngobrolinnya apa? Aku berhasil modifikasi ini nih, gitu <laughs> Heeh.
Gitu. <laughs> Iya. Kebetulan, eee, istri aku nggak, eee, seekstrem aku, dalam arti, eee, dia hanya sebatas penikmat, sih. Eee, jadi nggak sampai ke modifikasi yang ekstrim. Mungkin hanya sebatas kaki-kaki, gitu ya, velg, kemudian ban, ah sama, mmm, apa namanya, eee, audio, gitu. Jadi hanya sebatas itu, jadi yang masih dasar, gitu, nggak mungkin kalau aku udah lebih dalam, gitu ya, sampai ke mesin, sampai ke interior, yang lain-lain, gitu. Lebih lebih banyak lah, yang dimodifikasi. Jadi ya, waktu itu kita ngobrolinnya memang, untuk, eee, supaya nyambung, obrolannya dalam, eee, PDKT, ya kita ngomongin otomotif dulu, mobil dulu, gitu. <chuckles> Menyelam sambil minum air, kan.
Mmm. Mmm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Oh. Yang datang oh gitu! Ya itu tuh, eee, berarti bikin kamu makin seneng sama, eee, hobi ini ya. Eee, atau ada hal lain nggak yang bikin kamu jadi makin into, apa, yang jadi bikin kamu, eee, masuk ke dalam, eee, modifikasi kendaraan ini?
Mhm.